А, вообще, это достаточно такой интересный момент, потому что раньше я слушал только песни на языках, которые я знаю. Э, то есть только, н там в основном на каком-то своем родном языке, ну, на английском, потому что я его там знаю, да. А, и еще я, м, м, не думал даже о том, чтобы слушать песни других языков, как-то вот это мне не приш не приходило в голову. Но когда я переехал в другую страну, точнее даже до этого, я как-то вот подумал, э, на тему того, то, что, а, ну, нужно как-то и в культуру погрузиться, да. А, по этой причине я стал слушать <chuckles> музыку, а, этой страны. Мне она, кстати, не очень понравилась, но одна группа мне очень сильно понравилась. И вот я старался понять их, как бы, лирику в их песнях, а, и мне она понравилась именно по мелодии. А, то есть я не знал, как бы, что там пое про что поется. Я примерно понимал н некоторые слова, ну, потому что я как-то язык начал обуч обучаться ему, но только некоторые, э, слова я знал, э, и поэтому не понимал общий смысл. И когда я залез вот в переводчик, то это для меня было такое открытие, то, что там, оказывается, интересный смысл.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ага. Конечно, желательно. <chuckles> М. Мгм, мгм. А. О чём поётся, мгм? Мгм. М, то есть дв два в 1 оказалось, да? И мелодия неплохая, ещё и слова тоже.
Да, и есть даже 3, так сказать, момент. Я благодаря этому учил язык.
Мгм. Так. Ага.